Ờ, đúng vậy, mà nội hủ tiếu không á là cũng có đủ loại hủ tiếu, phải hông bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi, giống như là hủ tiếu Mỹ Tho nè, ờ, ừm, là nhắc tới là biết là, trời, à, ngồ cái vùng đó nổi tiếng.
Ồ! Ờ, tại mình chỉ là mình biết Nam Vang, Nam Vang là ừ, xưa đến nay r ờ, thành ra nó hay mỗi miền á, làm nấu mỗi khác nhau, mặc dầu á là cũng là một cái món đó, thành ra mình thấy mình rất là thích, mà ăn nó cũng hông ngán nữa bạn ha?
Ờ! Nam Vang. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, bạn nói đúng. Ờ, tại rồi với là, giống như, mình thấy ở nước Việt Nam mình á, khi mà tợ ngày Tết đến á, thì nhà nào cũng, ơ, gói bánh chưng, bánh tét, rồi nấu, rồi ờ, nên là mình thấy giữ gìn cái văn hóa nó rất rất là hay luôn, kiểu, thấy bánh chưng là biết sắp Tết. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng vậy, đúng vậy. Ờ, ờ, đo ờ, rồi, à, ờm, nội mứt không á, mứt của mình là chỉ có Việt Nam có mứt thôi, chứ đâu có nước nào có mứt đâu. Thành ra cũng hay.
Mình nghĩ, ơ, ờ, mình nghĩ Trung Quốc cũng có, nhưng mà, kiểu, cái mứt của họ kh khác khác của mình, ừm.
Ồ! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, khác, khác. Ừ, tại vì Trung Quốc là cũng là Tết chung với mình nữa. Rồi mình thấy á là cái món gì đó bạn? Món, ơ, cái gì, ờ, <tsk> cái gì, à, của Hà Nội. ừ, củ kiệu, đúng rồi, củ kiệu nữa đó. Ừ.
Ừm. Củ kiệu hả? Củ kiệu rồi dưa món, ờ, là Tết là lúc nào cũng có mấy món đó, không thể thiếu được. <laughs>
Ừ, ừ, ừ. Còn với lại mình muốn nói với bạn là cái món mà bún chả Hà Nội á, ui chà, nó ngon! <laughs>
Ờ. Đúng rồi. <laughs> Ăn theo một cách nó khá là hay. Hồi đó lần đầu tiên mình ăn xong r "Ủa, bún rồi là phải nhúng vô nước mắm hả?" Ban đầu là mình tính hấp hết nguyên ờ, tính bỏ hết chén nước mắm vô bún. <laughs> Đúng rồi, kiểu, giống như người miền Nam vậy đó, là bỏ hết vô bún là quậy quậy lên rồi bỏ thịt vô. <laughs>
Mà nó ăn Ừ! Ờ, công phu ghê. <laughs> Cho nó lẹ Cho nó lẹ. <laughs> Ờ, ờ. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đó, mình cũng quen cái cái cái vụ đó, rồi bạn mình nói: "No, no, phải <laughs> phải gói phải gói vô rau" đồ này kia. Mình nói: "Ủa, sao mà công phu quá vậy?" Nội ăn không cũng vậy. Ừm, mà nó nó hay mỗi cái nó một màu ở trong một cái cái đồ ăn đó, tại mình thấy á là đồ ăn thường thường mà nếu mà nó không có màu vị á, thì nó cũng hông có làm mình muốn ăn, phải hông? Mà vừa ngon mà vừa đẹp nữa. Ừ.
Ừm, đúng rồi. <chuckles>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 Yeah, chính xác luôn. Thì hổng biết là bạn có nghĩ là cái việc gìn giữ cái cách nấu ăn đó, với lại cái nguyên liệu truyền thống nó có khó khăn gì trong cái thời hiện nay hông?
Ừm.